मुझे ना अ, काफ़ी टाइम से ना, ऐसा महसूस होने लग गया है कि मेरी कुछ आदतें या फिर मेरा सोचने का जो तरीका है ना, वो मेरे जीवन में बार-बार ना नकारात्मक परिणाम ला रहा है। और मैं वही गलतियाँ दोहराती हूँ, चाहे वे काम से जुड़ी हों, चाहे वो मेरी रिश्तों से जुड़ी है, या फिर मेरे खुद के व्यवहार से। मैं अ, मतलब कोशिश तो करती हूँ बदलने की, लेकिन कुछ समय बाद ना, मेरा वहीं पैटर्न जो है ना, वो लौट आता है। और मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी मैं तनाव, डर या फिर असफलता का सामना करती हूँ ना, तो मैं पुराने नकारात्मक तरीके का सहारा ले लेती हूँ। और जैसे कि टाल-मटोल करना या फिर आत्मसन्देह करना या फिर अ, ज़ूरत ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, जो मेरी सबसे मतलब कह सकती हूँ, बहुत बुरी आदत जो मुझे खुद को भी लगती है, या फिर खुद की तुलना करना। तो उस मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अ, ये आदत मेरे लिए सही नहीं है। फिर भी मैं इसको रोक नहीं पाती। मेरे मतलब मेरे पास ना, मेरी खुद की एक कंट्रोल ही नहीं है मेरे पास, ये चीज़ें करने का। तो मैं एक मार्गदर्शन चाहती हूँ, मैं ना, ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी नकारात्मक आदत को पू <coughs> सॉरी, पूरी तरह ख़त्म करने के बजाय उनकी जगह एक सकारात्मक और एक उपयोगी व्यवहार जैसे अपना सकती हूँ। और जो मेरी नकारात्मक सोच है अ, जैसे कि ज़्यादा सोचने का तरीका या फिर अ, मतलब किसी के साथ तुलना करना, इन आदत को मैं कैसे मतलब स रोक सकूँ और एक नए व्यवहार को अपना सकूँ?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि, कई बार होता है नकारात्मक चीज़ों से जो है हमें दूर भागना होता है और वो पास उतनी आ जाती हैं, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए ताकि अ, जो है बातचीत और अच्छी हो सके और इस समस्या का जो है वो निवारण बहुत बेहतरीन निकल सके। तो कुछ सवाल मैं चाहूँगा तो आप मुझे ये बताइए कि कौन-सी ख़ास आदत है। जो आप बदलना चाह रहे हो? मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि यार ये बदल जाए पहले, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे। ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इसके बारे में कृपया मुझे बताइए?
हुँ। हुँ। जी, अगर मैं बोलूँ तो मेरी 2 आदतें हैं जो मैं बदलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं जो ज़्यादा सोचती हूँ। उसको सबसे ज़्यादा मैं बदलना चाहती हूँ क्योंकि अ, मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं ज़्यादा सोच-सोच के जो काम मेरा सही भी बनना है ना मैं उसको भी बिगाड़ देती हूँ। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है कि मैं अपनी अ, अपनी ये सोच को कैसे बदलाव ला सकूँ? कैसे अपने आपको ये समझा सकूँ कि अ, कई बारी अच्छा सोचना भी सही होता है। क्योंकि मैंने ना अपना जीवन ना ज़्यादा सोच के और वो भी नकारात्मक सोच-सोच के ना और ख़राब कर ली है। तो मुझे ख़ुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ? और दूसरी आदत जो है टाल-मटोल करने की। ये मुझे बहुत ज़्यादा बदलनी है क्योंकि अक्सर मैं किसी काम को भी ना अ, शुरू करने से पहले ही सोच लेती हूँ कि मुझसे नहीं होगा। या फिर अ, मतलब परिणाम जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। इसी कारण जो मैं काम को ना बहुत ज़्यादा टाल देती हूँ जिससे जो मेरा तनाव है वो अपने आप ही बढ़ने लग जाता है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अ, छोड़ो ना इसका कोई परिणाम तो निकल के आने वाले आने नहीं वाला और अगर निकलेगा भी तो वो सही नहीं निकलेगा। बस इसी दोनों आदतों को लेकर ना मैं बदलना चाहती हूँ। मैं मतलब इन आदतों से ना मैं ख़ुद भी बहुत परेशान आ गई हूँ, और मुझसे ये जो तनाव है ना मेरे से और सहा नहीं जा रहा। तो कोई आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, कैसे मैं अपनी आदतों को बदल सकती हूँ?
हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि ताल-मटोल भी है जो भी बातें आपने कही। अच्छा आप मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि कौन-सी ऐसी स्थितियाँ होती है या ऐसी भावनाएँ होती है जिससे आपकी ऐसा होता है ना कुछ आता है? मतलब कुछ दिमाग़ में ऐसी स्थिति या कुछ ऐसी भावना बन जाती है जिससे ये चीज़ जो है शुरू हो ही जाती है। कुछ ऐसा है तो यदि मेरे को इस बारे में आप बताइए?
हुँ, बिल्कुल। अ, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ जब मैं दबाव में होती हूँ या फिर अ, जैसे मैं टाल-मटोल की अगर बात करूँ तो जब मेरे पास समय कम होता है और लोगों की जो अपेक्षाएँ होती हैं मेरे को लेकर वो ज़्यादा होती है। और या फिर कोई मेरी मेरे को ना मेरी मतलब तुलना कर रहा हो मेरे साथ। तो मुझे तब ये जो आदत है ना टाल-मटोल करने की फिर ये बढ़ ही जाती है क्योंकि मुझे पता होता है कि उस समय मुझे ना असफलता का डर होता है। क्योंकि पहले से ही लोग मेरे से तुलना कर रहे हैं और रही बात अपेक्षाएँ की और इतनी अच्छी-अच्छी उन्होंने अपेक्षाएँ रखी है कि ये तो कर लेगी, ये तो पक्का ही कर लेगी। तो उस समय ये होता है कि अगर मैं असफल हो गई तो मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगी? या फिर अ, मतलब जैसे ही लोग मेरे से तुलना कर रहे थे फिर तो वो यही सोचेंगे कि हाँ, जो हमने तुलना कर रहे थे वो सच कर रहे थे, सही कर रहे थे। तो इससे क्या होगा ना एक मुझे अ, असफलता का डर जो है वो बनता जाता है और आत्मविश्वास की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक आलोचना का भी मुझे डर लगा रहता है। तो ये जो आदतें हैं ना इन्हीं की वजह से ना मेरे मैं एक नकारात्मक पैटर्न में जाती जा रही हूँ और वहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। मैं समझ पा रहा हूँ काफ़ी आपकी बातों से काफ़ी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कठोर भरी समस्या जो है आपको दिक्कत हो रही है। आप मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि आपने अब तक क्या कोशिश की? क्या काम आया इस जो आपने कोशिश करी क्या वो काम आई या नहीं आई? या फिर कुछ हद तक जो है आपको प्रगति इस चीज़ में दिखी? यदि ऐसा कुछ हुआ या आपने शुरुआत अगर इसकी की हो तो बताइए ज़रा इसके बारे में भी?
हुँ। जी, बिल्कुल अ, मतलब रही बात टाल-मटोल की तो मैंने ना खुद को बहुत ज़बरदस्ती मोटिवेट करने की कोशिश करी है। लेकिन वो ज़्यादा ना समय ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। और कभी-कभी तो मैंने टूडू लिस्ट भी बनाया, उसकी भी मदद ली है। पर जब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं ना तो मैं हर उत जो मेरी अ, हतोत्साहित चीज़ होती है ना उसको मैं मतलब कर नहीं पाती। और मैंने सकारात्मक बातें पढ़ना अच्छा लगने लग गया था मुझे और उसके बाद उसके बावजूद बिना मैं उस चीज़ों को नियमित रूप से लागू नहीं कर पा रही हूँ। और रही बात ज़्यादा सोचने की तो उस समय पर भी मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप सकारात्मक बातें करने की। जब-जब मेरे अंदर नकारात्मक विचार आए तो मैंने अपने आपको बिज़ी कर लिया या फिर अ, मतलब अच्छे संगीत सुन लिए या फिर मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुन लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ना ये जो मैंने अपने कदम अपनाया है उसमें मैं बढ़ी हूँ और आगे गई हूँ। तो वो सिर्फ़ थोड़े समय तक चलते हैं लेकिन मेरी जो मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास है ना वो अब सच में खत्म हो गया है क्योंकि एक असफलता के डर से ना मैं काम करती ही नहीं हूँ। और मुझे फिर ये आदत होती है कि मतलब टाल ही देती हूँ कि मुझे पता है कि परिणाम तो सही आना नहीं है। क्योंकि अ, मतलब मैं कभी सकारात्मक सोचती ही नहीं कि अगर मैंने मेहनत करी है तो उसका फल भी तो अच्छा मिलेगा ही। लेकिन यही सोचती हूँ कि मैं मेहनत भी कर लूँ ना तो भी मेरी या तो मेरी किस्मत नहीं साथ देगी, या फिर अ, मेरा परिणाम ही नहीं अच्छा आएगा।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा, जी मैं समझ रहा हूँ। और काफ़ी, ज़्यादा परेशानी अब मुझे दिखने को मिल रही है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित और चिंता वाला विषय हो चुका है। क्या आप कोई मदद या संसाधन चाहती हैं कि कोई आपका मदद करे या ऐसा कोई है आपके पास? जो आपकी बात को सुन सके या फिर जिससे आपने इस बारे में विचार-विमर्श कुछ किया हो या कोई योजना ऐसा कुछ जो आपके निजी या दोस्त यार कुछ होते हैं ना उनमें से किसी से आपको कोई मदद मिली हो या आपने कभी चाहा हो उन लोगों से ऐसा कुछ?
हुँ। हुँ। हाँ, मैं चाहती ज़रूर हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे ना एक स्पष्ट और एक व्यावहारिक योजना की बहुत ज़्यादा जरूरत है। कि अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसमें मैं छोटे-छोटे कदम को अपना सकूँ और अपनी प्रगति को एक माप मतलब नाप सकूँ। इससे क्या होगा कि मुझे मदद मिलेगी लेकिन साथ ही ना मुझे कभी-कभी ये भी लगता है कि मुझे भरोसेमंद व्यक्ति की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक नकारात्मकता ना मुझे मतलब इतना परेशान कर दे कि मैं अपने आप को ही नहीं सँभाल पा रही हूँ इस समय पर। तो मैं चाहती हूँ कि एक भरोसेमंद व्यक्ति हो जो मुझे समय पर समय-समय पर मेरी बात करे, मेरे को समझाए, मेरी प्रकृति को एक साझा करने के लिए मुझे कोई मिल जाए कि मैं उनको बता सकूँ कि आज मैंने इस अपना ये वाला बदलाव लाया। और इससे क्या होगा कि मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन अ, मतलब जब भी मेरे एक जैसे कि एक भरोसेमंद दोस्त है मेरी, मैं उसको जब अपनी बातें बताती हूँ ना तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरी बातों को सुनती नहीं है या इग्नोर कर देती है। वो खुद भी अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है, वो खुद मेरे जैसी है कि नकारात्मकता सोचती है वो। और फिर ये होता है कि ना वो भी फिर अपनी बातों को बीच में ले आएगी, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं भी अपनी आदतें टा टालना चाहती हूँ। मैं तो खुद परेशान हूँ, मुझे आप कोई राय दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तो मतलब सलाह लेने गई हूँ उनके पास लेकिन उसके बावजूद भी ना मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि आप भी मुझे बताओ कि क्या करूँ? अगर मुझे पता होता तो मैं सलाह ही क्यों लेने आती? तो बस इसी कारण ना मैं फिर किसी को बताना ज़्यादा मतलब प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं नोट्स में लिख लूँ या मैं अपने अपने दिमाग में ही चीज़ें रख लूँ। तो जिसके कारण जो मेरा तनाव है ना वो बढ़ता जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं सकारात्मकता के रास्ते पर जाऊँ और अपने व्यवहार को अपनी ये जो ज़्यादा सोचने वाली मेरा व्यवहार है इसको मैं ख़त्म कर दूँ और ये जो टालमटोल वाली मेरी आदत है ये भी मैं ख़त्म कर सकूँ। तो आप कोई मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर सकती हूँ?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
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ। काफ़ी जो है काफ़ी गहरी बातें हुईं और काफ़ी ज़्यादा पता लगा कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता में हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए आप हमेशा जो है नकारात्मक जब भी आता है आप एक, साँस लीजिए लम्बी क्योंकि देखिए कई बारी क्या होता है जब हम चीज़ें सोचते हैं या वो हम पे हावी होती है, उस समय सब कुछ छोड़ के मन को शांत रखना ही एक सबसे सरल और सबसे उचित वो जो है वो माना जाता है क्योंकि इससे कई ज़्यादा सोचने की और उस चीज़ से हटने की क्षमता जो है शरीर की बढ़ जाती है। और देखिए छोटे पालनीय कदम लीजिए। जैसे कि पुरानी आदत को सीधे हटाने के बजाए कोई नया व्यवहार जोड़िए जैसे कि आपने सोचा कि मैं आज इस चीज़ के बारे में नहीं सोचूँगी ये बहुत नकारात्मक हो गया, ठीक है? आप क्या कर रही हैं इसको सीधा हटा रही हैं, और सीधा नहीं हट पा रहा। तो आप इसमें क्या करिए कि आप सोचिए जैसे ही आपके दिमाग में अगर वो आने लगे तो या तो आप गहरी साँस लीजिए और दिमाग को शांत कीजिए नहीं तो आप क्या कीजिए कि कुछ और सीखने में लग जाइए या कोई ऐसी योजना कोई ऐसा कीजिए कि हाँ, जब भी आपको लगे कुछ आ रहा है तो कोई आपका मित्र वगैरह है उसको फ़ोन मिला लिया उससे बातचीत करना शुरू कर दी। तो मतलब आपको चीज़ें भटकानी है बिल्क क्योंकि
हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ।
जैसा कि आप ही ने बताया कि कि, पैटर्न टूट नहीं पा रहा। तो ये ऐसे ही अगर सीधे तरीके से नहीं हो सकता, तो इसे घुमा के कीजिए। ठीक है? और देखिए, जो पर्यावरण है या क्यू है आपकी, जो भी आपके साथ जो होते हैं, या दिमाग में आता है, या कई बार होता है कि किसी की बातों से भी ये चीज़ें आ जाती हैं, ट्रिगर हो जाती है। तो उसमें आप क्या कीजिए कि देखिए, जब आपको जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो हमें आभास हो जाता है, या हमें आशंका हो जाती है पहले ही कि, "ये ज़रूर वो बात कहेगा।" ऐसा होता है ना कि कुछ-कुछ होते हैं, जिन्हें पता होता है समस्या के बारे में, या कईयों ने ऐसा देखा भी होता है कि यार! इसका तो ऐसे ही रहता है नकारात्मकता। चलो, इसको ट्रिगर करते हैं। ऐसा कुछ होता है। तो इस चीज़ में आप पहले ही सतर्क रहिए। चीज़ ठीक है? संकेत को ज़ पहचानिए और अगर ज़रूरत पड़े, तो उसे बदलें। ठीक है? चीज़ों से बिल्कुल वहाँ से हटिए, दिमाग को बिल्कुल हटाइए। जितना आप दिमाग को हटाने के प्रयास करेंगी, उतना ही ज़्यादा जो है, नकारात्मक पैटर्न टूटेगा, आपका नया व्यवहार बनेगा। और देखिए,
हुँ। जी। हुँ।
प्रतिस्थापन कीजिए और निष व्य जो है, निष्कासन पे ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मैं इनको सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो नए विकल्प देखिए। सबसे बढ़िया विकल्प देखने का तरीका है, कोई रुचि पकड़िए, जिस रुचि जिस जो है, काम में, रुचि में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आए, तो उसको पकड़िए और उसको जब करना शुरू करिए। अगर वो सब तरीके भी काम नहीं कर रहे, नकारात्मक पैटर्न से निकलने के, तो कोई रुचि पहचानिए, उस पर काम करिए। ठीक है? ये सब चीज़ें आप करेंगी, तो मुझे लगता है, कहीं न कहीं इससे आपका जो है, समस्या का निवारण हो जाएगा और आपका नया व्यवहार जो है, आपको खुद ब खुद जो है, वो दिखने लगेगा। चाहे वो आपके मन के अंदर हो, चाहे वो सामने से हो। तो मुझे लगता है, ये सब जो है, चीज़ें आपके अवश्य ही काम आएँगी।
जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल अ, वाक़ई में आपके सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं इसको अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करुँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझाव देने के लिए।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।